À, nói chung là ngoài những cái công việc mà có thể nói là kiếm ra tiền đi, thì c cái công việc chính của mình đó là thông viên, đúng hông? Thì ban đêm á, thì mình cũng đã thông dịch rồi, nói chung là cũng không có nhiều lặt vặt cho lắm, thì nhứt chủ yếu là ban ngày á, thì ban ngày á, thì mình là ngoài việc là nấu cơm, rửa chén, lau nhà quét dọn này nọ rồi cắm hoa, cắm bông vậy đó, ừ. Thì ngoài những cái việc đó ra thì còn những cái công việc, gọi là, kiếm ra tiền, những công việc làm thêm á, kiểu như là chỉnh sửa video nè, hoặc là mình có thể là chỉnh sửa những cái nội dung mà viết, a, viết viết viết viết những cái nội dung trên mạng xã hội này nọ đó. Nói chung là nó cũng không có quá nhiều, ờ, những cái, ơ, những những những cái công việc nó quá phức tạp đâu, thì mình chỉ ngồi mình chỉnh sửa một chút thôi, đúng rồi, mình chỉ, ơ, chỉnh sửa hình ảnh một chút, hoặc là mình chỉ chỉnh sửa cái câu từ ngữ áp nó như thế nào thôi, nhưng mà thật sự những cái lặt vặt đó nó không có, nó nó không có quá phức tạp nhưng mà nó rất là nhiều, kiểu như là, một ngày có thể là chỉnh, a, 15-20 bài nội dung chẳng hạn đi, nói chung là cũng khá là mệt á, ừm.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, việc nhà, ừm. À. Ừm. Ừm, bạn cũng quá là tháo vát nè. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm, mình hiểu, mình hiểu và tất nhiên là nó cũng không dễ dàng chút nào rồi khi mà bạn chia sẻ là nó chỉ là những cái công việc lặt vặt thôi, đúng hông? Nhưng mà nhiều cái lặt vặt cộng lại thì ít nhiều cũng sẽ chiếm một cái khoảng thời gian lớn trong ngày của bạn nè. Vậy, ờ, bạn ơi, những cái việc lặt vặt như vậy nè, bạn để ý nha, nó xuất hiện nhiều vào những cái thời điểm nào trong ngày nè? Và cũng như là cái tần suất như thế nào trong một cái ngày bình thường chẳng hạn?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. À, nếu mà nói về cái tần suất mà xuất hiện nhiều và cái số lượng nhiều công việc á, có chắc chắn là buổi sáng rồi, <laughs> buổi sáng tỉnh dậy tỉnh dậy là phải, ờ, những cái công việc lặt vặt như lau nhà, dọn nhà đi, tất nhiên là buổi sáng thường là mình sẽ làm á, kiểu như vậy á, ừ, rồi xong đánh răng rửa mặt, rồi xong chuẩn bị để làm cái công việc chính là công việc kiếm tiền á, là mấy công việc phụ phụ thêm kiếm kiếm tiền á, kiểu như là chỉnh sửa nội dung video, hình ảnh này nọ đó, thì, à, nó có nhiều, tại mình làm nhiều, <chuckles> nhiều người ăn nhiều đầu lương, nên là, kiểu như là, ừ, nên là phải làm rất là nhiều. Thì buổi sáng thường thì mình sẽ cố gắng, mình ép bản thân mình phải hoàn thành tất cả các công việc để buổi trưa là có thể đi nghỉ trưa nè, đi ăn trưa nè, có thể là tập thể dục, hoặc là đi bơi chẳng hạn, thì nói chung là tại vì cái việc mình ép bản thân mình nhiều quá, làm những công việc lặt vặt này, nhưng mà mỗi lần làm việc là đâu phải là mình suy nghĩ một cách nông cạn, mình suy nghĩ một cách hời hợt mình làm được, đúng hông? Phải suy nghĩ rất là sâu để coi cách giải quyết này nó có tốt hay không? Như thế nào để đảm bảo chất lượng công việc chứ, chứ bây giờ mà làm lặt vặt mà làm tào lao rồ gửi cho sếp rồi sếp bắt làm lại từ đầu mất thêm nhiều thời gian hơn nữa, ừ, thành ra rất là mệt, ừm.
Ừm. Ồ, buổi sáng. Ờ, cũng bận rộn, đúng hông? Ờ, ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, mình hiểu. Ừm. Ờ, hợp lý. Ừm. Đúng rồi. Ừm. <chuckles> Cũng khó, đúng không? Ừm, ừm, ừm, mình hiểu, mình hiểu nè, nhưng mà bạn cũng đừng có quá lo nè, bởi vì ai cũng sẽ có những cái lúc khó khăn như vậy hết và tất nhiên là bạn cũng không có một mình trong cái chuyện này đâu tại vì mình sẽ ở đây nè, hỗ trợ và đồng hành cùng bạn nha. Vậy, ờ, bạn có bao giờ suy nghĩ và cũng bao giờ, kiểu giống như là, đặt lên bàn cân á, về những cái công việc cần cái suy nghĩ sâu nè, hay là cần cái sự tập trung cao đó bạn thì thường á nha, nó sẽ có hạn chót không? Và cũng như là hậu quả nó như thế nào nếu như bạn nộp những cái công việc đó bị trễ tiến độ chẳng hạn?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm.